É, nossa, viajar, assim, muito caro. Aí só que assim, né, ela sempre foi de uma família bem rica, assim, né, financeiramente falando, e ela na hora falou: "Não, eu não aceito um “não” como resposta, vou comprar suas passagem aqui. <laughs> E aí, foi foi uma loucura assim, né, <chuckles> eu n totalmente inesperado, algo assim, que eu não planejei mesmo, não tinha nem roupa direito, né.
Uhum. Sei. Que isso? Caramba. Caramba. <laughs> <laughs> Uhum. Pois é. Ai ai, estava plane você tinha quantos dias de planejada viagem, a sua pra Argentina? Quanto tempo você pensou em ficar lá?
Aham. Ah, eu planejei assim, né, com bem com antecedência e minha ideia seria ficar apenas 6 dias, né, na Argentina. Então, assim, com ela ali eu só tinha 2 dias, né, porque ela que iria fazer conexões com outros países, eu não estava nessa ideia. Então, acabou que eu fiquei só 4 dias, né, do dos 6 que eu tinha planejado na Argentina, porque ela justamente não aceitou o “não”, como resposta. Comprou minhas passagens, né, pra pra Bolívia, né, e também comprou a minha passagem também para o Chile, né. Então, assim, e eu falei com ela, falei: "Olha, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro pra pra gastar lá", ela: "Não, tá comigo, você" nossa, tinha tanto tempo que eu buscava Aham. Ela falou que me buscava no
Aham. Entendi. Aham. <laughs> Sim. Sim, sim. Pois. Aham. Uhum. Aham. Olha só, cara. <laughs> Só vem. <laughs> Olha, que legal, ela falou então que tentava e o contato.
Aham, ela falou que procurou de tudo, procurou pelo nome, sobrenome, que não achava, porque, eh, não era não tinha amigos em comum, né. Então era muito difícil pelo Instagram e Facebook e tudo e aí, f foi essa coincidência que mudou meu trajeto. E aí assim, né
Uhum. Sei. Caramba, cara. Quantos dias foi a viagem no total? Já puxando um pouquinho para o final, mas só por curiosidade, quantos dias vocês ficaram juntos?
eu embarquei totalmente. Aham.